Ils sont assez joy ils aiment bien et heu, ils aiment bien jouer avec les humains autant, heu, autant que les chiens.
Ah ouais, c'est vrai hein. Enfin j'ai jamais eu cette é cette, heu, cette occasion-là, mais j'en ai vu beaucoup lors de mes voyages en fait, heu, où ils restent près du bateau, tu vois? Et ils restent à côté, ils, heu, ils vaguent, heu, ils font des bonds et cetera et on en voit souvent ici, heu, en Algarve en fait des des dauphins. Il y a beaucoup de bancs de dauphins ici
Ouais.
donc heu ouais très facilement, tu peux les voir. En fait, tu vas à la plage. Bon, peut-être pas à chaque fois, hein, mais bon, heu, on va dire 1 fois sur 5, moi, tu tu peux voir des bancs de dauphins passer. Puis c'est pas des petits bancs, hein, c'est pas genre, heu, 4-5, hein. C'est je pense qu'il y en a, heu, pas loin d'une centaine parce que c'est, heu, c'est impressionnant quand tu les vois. Ah oui oui oui, qu quand tu les vois, c'est des bancs, heu, vraiment énormes en fait, hein.
Ah ouais? Une centaine? Je m'attendais à ce que tu me dises, heu, une quinzaine, mais une une centaine c'est une c'est beaucoup!
Ah non, ah oui oui, oui et heu, je pense qu'il y en a plusieurs puisqu'en fait, heu, ben, dans l'endroit où j'habite là, c'est on les voit régulièrement en fait, hein, tu vois? Il y a des sorties en bateau et cetera et cetera. Il faut pour les touristes, tu vois? Pour aller voir les, heu, les les bancs de dauphins en fait.
Eh ben! Ca doit être assez impressionnant
Oui, oui, j'aime bien, c'est c'est quelque chose d'agréable à regarder en fait, heu
de voir autant de dauphins
tu vois tout le monde qui se lève sur la plage.
est-ce qu'ils font les, heu, est-ce qu'ils font les bonds pour sortir de l'eau?
Oui, oui, bah je pou dès dès qu'ils respirent en fait, tu vois, ils heu, ils reviennent et heu, mais ils font pas des bonds acrobatiques par contre. Ça, il y a pas, heu tu vois pas des ils se lancent en l'air, il fait un tourbi un un salto et cetera. Non, c'était pas ça, hein. <chuckles> Oui. Mais oui oui, s ils reviennent, heu, rég
Non ça c'est les c'est les spectacles <chuckles> et aussi c'est des dauphins qui sont dressés pour ça.
on ne on on on les voit régulièrem enfin on les voit revenir respirer. C'est pour ça qu'en fait on je pense qu'il y en avait au moins une centaine puisque ça dure pas genre 2 minutes qu on les voit pas en 2 minutes, tu vois? On voit, heu, pendant au moins une dizaine de minutes, on les voit, heu, passer en fait, heu, avancer heu, le long le long de la plage, heu, à peut-être, heu, 50 m, tu vois de du b
Eh ben! C'était une colonie quoi. <chuckles>
Ouais ouais ouais, c'est i il y en a vraiment beaucoup quoi. J'étais, heu, j'étais impressionné aussi au début quand je suis arrivé ici et heu, les gens en fait étaient presque même pas épatés de les voir, mais bon. Parce qu'ils les voient régulièrement, heu
OK. Ouais comme quoi c'est leur quotidien. <chuckles>
Oui voilà, ouais. C'est c'est un peu ça, c'est un peu ça, heu

Heu, pour heu, se re p pour rechercher des gens, si si s'ils ont suvré survécu ou autre. C'est vrai que c'est quand même un un très bon compagnon pour l'homme, hein, mine de rien. Il nous aide beaucoup.
Ah oui oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, que ce soit pour la détection de drogue ou, heu
Oui. Ah oui, aussi, oui, oui, dans les aéroports, heu, oui, on peut voir, heu
Ouais.
souvent des chiens en fait, heu, être là pour, heu, renifler un petit peu ce qui se passe, pour les douanes, ouais, c'est vrai.
Exactement. Mais heu, mais il y a un truc aussi, c'est que les chiens renifleurs quand ils sont à la retraite, souvent ils vont les mettre dans des, heu, enfin ils vont les donner à des assos et ces associations vont s'occuper de les placer dans des familles
Oui. D'accord.
et en fait, heu, il y a un truc, c'est qu'ils vont garder les réflexes qu'ils avaient avant, c'est-à-dire ils vont tout renifler. Ils v ils vont voir un sac, ils vont le renifler, histoire de chercher de la drogue. J'en ai même vu un sur Instagram, à chaque fois qu'on disait le mot «cocaïne», ah bah, il bondissait partout
Mmh. Ah ouais? Il cherchait il cherchait d'aller, heu
c'était le mot qui qui l'activait, quoi. Tu disais «cocaïne», heu, même s'il était en train de dormait. Ah, oui, oui.
Donc j'espère que dans la famille, tout se passe bien, hein. <laughs>
Non alors ils arrivent à gérer ça, ils arrivent à gérer ça et heu, et ouais dès que tu dis dès que tu prononces ce mot, le chien il est m en mode recherche.
Mmh mh. Donc il il a continué en fait à suivre, ouais, ouais, ce qu'il a appris et heu
Ouais.
mais c'est bien, hein, les les les chiens quand même, ils ont une, heu
Tu disais «cocaïne», il est en mode: «Où ça? Où ça?»
ils ils ont une place, heu, assez incroyable dans notre société, hein. C'est, heu
Ouais, t tout à fait.
c'est vrai. Les chiens chercheurs de drogue, ceux qui recherchent des corps humains, heu, les chiens guides aussi, hein. Les chiens guides, heu, c'est ils sont ils sont vraiment indispensables ceux là, hein, c'est, heu, heu, je vois je vois souvent des d dans mon petit village, dans ma petite ville, heu, je pense qu'en fait c'est un bébé chien qui va devenir un chien guide, tu vois? Donc ils ont ils lui mettent un petit, heu, bah, c'est pas pas un bandana mais, heu, co comme une petite veste, heu, jaune fluo, tu vois?
Ouais. Des chiens d'aide. OK.
Il a il a ça.
Ouais, histoire d'indiquer que c'est un chien d'aide quoi, un chien d'assistance.
Ouais, ouais, ouais, pour qu'on évite d'aller le caresser, heu, le caresser, en fait donc il y a un signe dessus, heu, pour pas qu'on le caresse, pour pas qu'en fait les gens arrivent vers ce petit ce chiot, en fait, constamment. Et heu, eux je pense qu'ils doivent lui apprendre peut-être des le basique de pour marcher, pour, heu, tu vois, pour, heu, pour faire en sorte d'accompagner la personne. Mais je pense, ça va prendre plusieurs années, hein, de de pouvoir éduquer un un chien guide, par exemple ou ou un chien détecteur de drogue ou
Oui. Tout à fait. Ah oui, ça prend du temps. Ça prend du temps et heu, bah, il faut il faut un éducateur canin.